Я всё думал, как-то вот у меня в "To do" листе стоит на Азоры слетать. Азорские острова. Там очень красивая природа, как и вот э Определённая тоже атмосфера. Это же всё-таки остров. И любой остров- это какая-то всё-таки своя закрытая атмосфера. Ну, хочешь ты, не хочешь.
Мгм. Мгм Мгм. Своя закрытая, прикольная, магическая атмосфера. Я согласен.
Да-да-да. И вот, учитывая, что там природа вот эта, э-э, м, гулять там очень шикарно. Ну, по крайней мере, я смотрел видео, фото, очень впечатлился и сразу добавил себе в "To do".
Мгм. Слушайте, ну, вы так прям рекламируете, я аж прям сам захотел уже.
Мгм. Да. В Швейцарии, конечно, да. На Мадейру?
Я прям жёстко захотел сейчас. "В Швейцарии"- конечно, звучит очень круто, но, но цены там! О, ребята! <inhales> Лучше не стоит ничего из этого даже предпринимать.
Мгм. Да, цены, да. Мгм. Ну Кому-то, э, так сказать, кто-то баловень судьбы и живёт очень рядом с границей с Швейцарией и может, э, ну хоть на 1 день ездить.
А, ну, так еще и прикольнее, дешевле, зато сам на самое основное дорогое- это на жилье тратиться. Ну, да, пальцем не будем показывать, но, но но но но. Ну, надо, значит, мне тоже куда-нибудь побли в поблизости так переехать куда-нибудь, не знаю, там
Н не не не будем, да, пальцем показывать. Н Да. Мгм. <chuckles> Мгм. Ну, вот э Мгм. Ну, не именно до границы, а вот, э, до гор там, ну, м, 400 500 километ да да меньше даже, 300 вот, первые там, 300 тире 400. То есть это 5 часов от силы.
и. Мгм, мгм. Ну, можно же себе вот как вот, ну, в принципе уже и обсуждали даже, мне кажется, какой-нибудь trail хороший себе сделать, э-э, и просто пойти вот по такому вот пути, да, как как бы прям конкретного мощного похода, назовём это так.
То есть в принципе, э-э Да. Мгм. Мгм.

О, Господи боже, ну, так как я его еще вообще не планировал и не запланировал
Мгм. А может, как раз пришло время, щас и сделаем, да.
<clears throat> я реально наверное, самое время и вправду пришло, да, как бы запланировать. Но я всегда думал выбрать вот что-то опять вот из раздела вот, э-э, там Таиланда или еще чего-нибудь такого, просто потому что там
Мм. Экзотического немножко.
Та оно какое экзотическое, для меня уже почти как родной дом. М мне так хочется просто на байке покататься, скажем, шлем на голову.
Уже. Ну да. О-о, понимаю, понимаю. Или без шлема иногда. Смотря где. Смотря где, да.
Ну, в с смотря где, да. <laughs> Смотря где именно. Так.
Мгм. То есть там Пхукет и Паттайя, они, там, э-э, жестят. Ну, как жестят, они зарабатывают <chuckles> на подарки детям. А тот же самый, э-э, вот последний раз был в Хуахине, и там насчет этого намного порасслабленнее было. То есть я один раз сам нарвался, просто поехал не там, где надо, и там, где у них будка стоит, так сказать. И именно в этот момент они ну, в вопрос очень быстро решился небольшим количеством денег. Как бы так, скажем.
Мгм. Мгм. Ну да. Да, да, да, да. Мгм. Мгм. Мгм. Понятно, понятно. Понятно. Ну, это норма это же классика жизни. Это же вообще прям как будто бы у себя дома, нет?
Мгм. Да. А так, э-э, вот это конечно, да, ездишь, и не надо ниче одевать. То есть прям очень порадовало, т что не было каких-то вот этих, мм, облав и так далее.
Обязаловки вот этой одним словом, да, мощной. Ну да, понимаю, понимаю. Но, кстати говоря, когда я в Китае был, у нас там вот такой вот обязаловки тоже особо не было, если честно. То есть можно было, э, спокойно и без шлема как-то оперировать, хотя, вот честно сказать, не понимаю, почему.
Мгм. Мгм. Да. Поэтому. Мм. Мгм. Мгм.

Ещё интересно, что люди, э, тоже разные бывают. И один и тот же человек в тех же су э, самых условиях, он совсем по-разному опишет
По крайней мере как-то так.
то есть кто-то скажет э, б о: "Ужас!" М.
Верно, кстати говоря, реально. И вправду у кого-то там вот хоть чуть-чуть немножечко негативный опыт будет. Да, всё, это просто абсолютный ужас, туда не едь, там такое, там сякое, мне всё не понравилось.
Мм. Да да да да, всё плохое, да. Мгм.
Другой человек, который, в принципе, даже вот ты его слушаешь, он, в принципе, у него даже и условия были какие-то не очень, там, я не знаю, какой-нибудь хостел или еще чё-то такое. Но у него прям было, э, я не знаю, праздник жизни.
Мм. Дол концентрировался на таких-то, пытался н н найти что-то хорошее во всём, да, и уже по-другому, соответственно, звучит.
Ну, либо да, либо либо всё, жесткая концентрация была на какие-то позитивные моменты, либо либо у человека реально был очень хороший опыт, потому что он, может быть, лучшие места нашел, иногда ещё всё-таки удача также важна, потому что вот если те повезет
Мм. Мм. Да. Мгм.
скажем так, на какой-то хороший опыт, ну, тогда всё будет у тебя, а если не повезет, то чё дальше?
Да. <chuckles> Придется придумывать, <chuckles> брейнстормить, э, что же хорошего было в этом нехорошем опыте, да?
Мгм. Вот именно вот именно. Что, зачем, почему?
<chuckles> Да. Как говорится: ну, всё, что ни делается- всё во благо.
Ну, именно именно так именно так, в принципе. Большое спасибо, было очень интересно с вами это обсудить.
Да, мгм. Да. Спасибо вам. Да. До свидания.

Мгм. То есть, а, направление какое-то южное, да, как Таиланд, вот, э, вам импонирует? Мгм.
Да, вот именно. Что-то тепленькое, что-то такое прям, ну, не знаю, вот хо хочется чего-то эдакого такого. <laughs> Ну, или другими словами, если честно, хочется куда-нибудь щас потеплее. А, потому что, например, у меня щас здесь дожди дожди. И меня это прям раздражает жестко. Что ну, хорош, сколько можно дождить.
Мгм. М. Да. Мгм. М. Да. Мгм. Обещали глобальное потепление, да? <chuckles> Где где тепло?
Да-да, да, наобещались, я смотрю, вообще.
Мгм. Понятно. Мгм.
Мне не нравится. Мне такое глобальное потепление реально не нравится.
Мгм. Я вообще тоже
Не теплит, не глобально.
Да. Э, люблю как-то вот, э, м, ездить, э, зимой, особенно выезжать. То есть я тут в Европе, и зимой, конечно, тут не шибко весело. Серо, ну, наверно, как и везде, да. Мгм.
Не, ну зимой да, не не поедешь. Тут я тоже прям тоже сижу, думаю: "Зимой поехать? Это, конечно, я с интересным человеком разговариваю". <chuckles>
Ну, нет, этот как раз хорошо зимой куда-то в тепло уехать. То есть, э-э
А, зимой уехать! Я почем Извините, я знаете чё представил себе? Я думаю то, что на байке кататься зимой, такой думаю: "Так-так. В Европе на байке зимой. Ага-ага, это что это что такое?" <chuckles> Да. Мне аж интересно, это что за что за новый вид экстремального спорта? Ага.
Да. А! Не не не я я Мгм. М. Это вы интересно интересно. <chuckles> Мгм. Мгм. Садомазохизма, да, или как там? <chuckles> Я надеюсь, такие слова можно говорить. <chuckles>
Какой-то такой, да. Желание вечного ремонта и этого, и похода в больницы за ремонтом коленок, я смотрю. Мгм мгм. Попахивает интересными делами.
М. Да, да. Не нет, вот как раз зимой куда-то в тепло, на пару, м, тройку месяцев куда-то, и вот э чё-нибудь, какой-нибудь Таиланд, Вьетнам. Вот, э, даже вот, действительно, это уже не не экзотика. То есть мне, уже уже я чувствую себя очень комфортно в этих странах
Мгм мгм. Да, да.
и ты как бы, больше как, а, жить туда едешь, а не отдыхать.